Sì, sì, tranquilla, puoi chiedere. Io ho un fratellino e una sorellina e abbiamo una grande differenza di età. Io e mia sorella abbiamo 20 anni di differenza, quindi sono tanti. Però comunque, dato che lei è piccolina, spesso sto con lei perché aiuto mia mamma anche con i bambini, no?
Mh, okay. Okay. <chuckles> Mh-mh. Certo, eh, sicuramente sei anche una figura di riferimento per lei, una seconda mamma
Esatto, sì, assolutamente. Poi gioco spesso con con loro, quindi sì, sto molto tempo con loro, più con loro che con i genitori, diciamo così. Te invece hai fra fratelli, sorelle?
quindi ci sta. Ottimo, ottimo. Io noi siamo 4 figli, ehm, siamo 2 femmine e 2 maschi. Ehm, siamo
Okay. Ah, quindi ave grande, famiglia grande. <chuckles>
Sì, famiglia allargata. <chuckles> Ehm, tra di noi ci leviamo a a scala praticamente tutti 4 anni, quindi prima è nata mia sorella, dopo 4 anni sono nata io, dopo 4 anni è arrivato il primo maschio e dopo altri 4 è arrivato l'ultimo. Ehm, quindi anche nel gioco, nella condivisione siamo sempre stati molto legati. Ehm, tra il primo e l'ultimo c'è una differenza di 12 anni, però nonostante questo siamo molto affiatati. Devo dire che adesso che siamo tutti cresciuti, chi tre
Okay. maschietto. <chuckles> Ah. Sì. Mh-mh. Okay. Esatto, quando uno cresce poi s l'età non conta più, cioè non non lo vedi più come un numero perché alla fine da grande poi esatto, sì.
No! No! Assolutamente. Adesso capita che usciamo assieme, facciamo dei viaggi assieme, condividiamo una serie di cose, quindi è anche ehm, magari prima, tra virgolette, "detestavo" l'idea di avere tanti fratelli, adesso è una ricchezza. Io ti ringrazio e ti auguro una buona serata.
Mh-mh. Esatto. Sì, sì. <chuckles> Dai, bene. Anch'io ti ringrazio, buona giornata. Cia ciao, è stato un piacere.
Ciao. Anche per me.